Мгм. Так, понятно.
Поэтому реагировали по ситуации. И, возможно, в этом смысле никто ничего и не передавал, то есть у нас не было какой-то там религиозной составляющей, чтобы на этом что-то держалось. Тем более, что, например, там если брать даже саму религию, то есть меня покрестили, э, ещё в советское время. Но это никак не афишировалось, то есть не было такого там, что, э, все ходили в церковь или ещё что-то делали. То есть это были как
Мгм. Мгм. То есть какую-то традицию реглио религиозную, по факту, вы не соблюдали? Просто Мгм.
Да, конечно, я думаю, что никто и не знал, начиная от бабушки и до мамы- а для них это было, как это, продолжение язычества какое-нибудь. То есть у нас прекрасно уживалась, э, Масленица <chuckles> с с христианством, и никто вообще не за не заморачива Абсолютно точно! И с военными парадами. То есть всё были праздники. А, вот, что как-то или единственная традиция- лишь бы не работать. Вот это вот это хорошая традиция была. А вот.
Мгм. А да и с парадом, да, о, каком-нибудь. <chuckles> Мгм. Ну да-да-да! Так.
Да и для моей самоидентификации, ну, не было важно. Хотя, например, когда, э, вот эти изменения произошли, мне там было важно: мы с моим другом, была традиция, а, ба досталась от бабушки, что на Страстную пятницу нельзя ходить на вечеринки. А это ж пятница, как как не ходить-то? Ну я и не ходил: я вот раз в году я никогда не ходил на вечеринки. Ну да, не то, что был прям религиозен, мы ходили на какие-то церковные ходы все вместе. Э, мне как-то было интересно. Ну я думаю, что для меня это было, поскольку церковь была противопоставлена Советскому Союзу, я был, э, за всё, что угодно- <chuckles> лишь бы против Советского Союза.
Правда? Ничего себе! А, ага, э, то есть это часть такого бунтарства, да? Э, которое так выражалось. Ага.
Да, да, да, поэтому если можно присоединиться к протесту, я присоединюсь. Э, вот, а чтобы сформировать какую-то традицию, э, почему я сказал еще про эти, про всякие там, о, грустные, тоскливые там, ну, э, эти п похороны или еще что-то. То есть, а, я в детстве, э, был на многих похоронах. Ну и я всё время д думал, а вот чё я вообще туда ходил? К то есть я пересматривал фотографии, семейные альбомы, а там постоянно похороны.
Мгм. Да, да. <chuckles> Это прям удивительно, действительно, м место такое для ребёнка. Так, и что же ты туда ходил?
Ну вот. Да, н ну Вот. И, а, я так понял, что это одно из такое, э, "интертеймент" такой- времяпрепровождение. А куда сходить ещё? Все ходили на, э, свадьбы и на похороны. На рождение ребёнка обычно никто не приглашал, то есть его там потом как-то праздновали, ка эти "ножки обмывали", что-то такое это т внутренний праздник. Ну, то есть это как событие. М, больше ничего, то есть народ собрался, надо куда-то сходить, да. <chuckles> На на нарядным: то то то в белом, то в чёрном, как бы. Вот, и не было ничего такого, что для меня казалось бы странным. То есть я вот вошёл в этот ритм и жил. И поэтому, например, когда, а, умер мой папа, э, н не было никаких фотографий. Я вообще не понимал, зачем это нужно делать? То есть кто-то спрашивал, надо ли фотографа? Я говорю: "Зачем? Может, еще оркестр пригласим." То есть я как-то отрицал, точно так же, как, э, в принципе, там ходить на могилы. Во мне вот эта борьба была: а нужно ли вообще это? И просто недавно я тут ходил на экскурсию на кладбище, у нас неподалёку. И, ну и задумался, а там захоранивают, там кремируют, в основном, людей. Просто когда сказали, что там, м, 800 000 человек, говорю: "Так участок маленький, как здесь можно похоронить?" Там, наверное, всё-таки это урны погребальные, а а не не классические. Ну вот, ну и оказалось, что так и есть.
Ничего себе! Слушай, как интересно! Мгм. Мгм. Мгм.